Trentaci me lo vado a prende ma e e dici 1 volta all'anno lo prendo per dire che appunto è buono. Ma certo.
Sì, okay, sì. Sì, ma infatti io preferisco prenderne pochi e mangiarne 3, 4 ma ma molto buoni.
Mh. Eh. Ma sì perché Ma infatti, ma perché pe esempio quest'anno mi sono rimasti un sacco di panettoni, di pandori in casa e io proprio allo sfinimento a allo sfinimento, perché magari, ehm, va vanno un po' in sconto sul mercato, però
Ah, sì? I panettoni guarda me li potevi me li potevi me li potevi regalare i panettoni se vuoi. <chuckles> No, no, no i pandori te li puoi tenere, non non mi piacciono non mi piacciono. No a me piace farci addirittura colazione col panettone quindi figurati.
Allo no, pandori pandori pandori. pando <chuckles> No, no, no, no. Sì, ah col addirittura <chuckles> a me é cambiato tipo di farci di
Sì. Sì, sì sì. No ma infatti il periodo periodo di Natale guarda infatti, è un periodo in cui faccio una una dieta decisamente zuccherose. <chuckles>
Sì. di panettoni A ba A base di panetto
A base di zuccheri, a base di panettoni la mattina, sì, sì, sì, quello sicuramente. Vabbè, però sai è un periodo va, sono una due settimane poi finisce insomma, ehm, ci sta.
Di Eh. No a me è capitato si Sì. Certo. Ah beh certo, io per esempio, cioè, non è che magari mi capita il primo panet pandoro magari disponibile, panettone, magari, lo ma cioè, mi capita appunto di mangiarlo appunto, nel periodo, ma poi basta, non non vado più a volte ecco. Mi è capitato appunto di del pandoro, di riempirlo magari di magari farci la crema, che magari chissà se tu per esempio lo vuoi soltanto liscio, magari ci puoi mettere un po' di crema, cioè, puoi farlo tante versioni, no, magari con con la nutella alla fine magari si puoi ti puoi sbizzarrire.
Okay. Okay, okay. Certo, certo, cer Ah, quindi comunque il pandoro lo lo come dici, <chuckles> gli dai comunque altro, oltre
Alla altro, diciamo che mi capita appunto di giustamente però se ci metti altro, siccome ha hai ragione, che avevo detto prima che ha quella consistenza molto morbida, soprattutto ci metti la nutella di sopra, il diciamo <chuckles> ti si incolla tutto nel palato, non è proprio una cosa proprio bellissima ecco. Quindi ehm, sì,
Sì. Sì. Mh-mh. Eh no, no assolutamen
ci metto altro però a mio rischio e pericolo ecco. Ehm, sì.
Certo, certo e quindi a te come piace in generale il pandoro? Cioè, tu lo vai a comprare semplice oppure già condi oppure già con crema all'interno?
Sì. A pandoro e vado a poco ah no. Allora

Ma allora, per quanto riguarda il pandoro, forse lo preferisco senza crema perché siccome alla co li fanno tutti nella stessa maniera, molto morbidi, quelli con la crema sanno troppo appunto ehm, di gu troppo acquosi, troppo umidi. Ho mi è capito appunto, di assaggiare sia del panettone che pandoro quello col cioè con le gocce di cioccolato, che è buono, che appunto quello forse perché ha le gocce di cioccolato. Sì.
Mh-mh. Sì. Okay, okay, okay. Quindi però tu dici è troppo però dici se c'è un ripieno poi alla fine tende a <clicks tongue> ammorbidire troppo in qualche modo la pasta all'interno. No, no, è vero è ve
Allo sì, sì. Certo. Però devo però devo dire sì, devo dire che ho provato appunto quello con le gocce di cioccolato, e forse la pasta è più siccome è appunto tutto cosparso di gocce forse è più più più soda la pasta. Eh, esattamente, quindi la pasta è molto più solida diciamo, quindi, mhmm, là ho apprezzato. Ma poi di solito il pandoro lo prendo classico, senza ulteriori il panettone come ti ho detto appunto lo prendo in a in altri in altri modi, ma pandoro prendo il classico pandoro e basta.
Mh. Ci sono sono sì, probabilmente sono solide, quindi diciamo non hai problemi, non hai proble Oka Sì. E quindi fin quando ehm, aspetta, però quando tu compri il pandoro, lo compri semplice, però poi ci metti qualche crema, però gli metti p crema. <chuckles>
Sì. Lo compro sempre. Alla allo, capi no, capita allo capita se voglio fare magari una mhmm, magari ci voglio io aggiunge quella cosa, però non è spesso, magari capita quella magari che mi rimane quell' ultimo pandoro. No, assolutamente.
Okay. Ah, okay, no, no, pensavo pensavo lo facessi regolarmente. Magari lo compri semplice, però poi una spalmata di Nutella, una spalmata di crema di pistacchio, v
No! No, regolarmente, no, cioè no. No, assolutamente. Assolutamente No, no, se capita appunto lo faccio, però non non è qualcosa che faccio frequentemente, ecco. Ehm, panettone come t' ho detto appunto prendo quello già b cioè magari con la crema, con la ma tranne quello con il ehm, con l'uvetta e né i canditi, che
Okay, okay. Okay, okay, okay. Quello e ma quelli li lasci a me lasciali tutti a me per favore, perché comunque
Quelli quelli sì. No, ma li lascio appunto anche i miei, perché i miei se li mangiano questi appunto quelli là classici io no, quindi Eh.
Okay. Ma guarda, ma poi io ad esempio ormai sono diventato abbastanza pignolo su queste cose, a esempio anche sulla frutta candita la frutta candita se è fatta se è fatta bene, eh le bucce di arance, le, mhmm cioè comunque guarda che c'è proprio una mhmm, una differenza colossale. Ehm, se la frutta candita è buona, eh, eh, l'u l'uve mhmm, l'uva sultanina è buona, guarda che cambia proprio totalmente il gusto del panettone. Io ti consiglio, uhm, di provarne uno magari ecco fai una selezione, però non lo so, a me piace proprio la uhm, l'alveolatura del panettone, quando comunque è un panettone bello leggero.
Sì. Okay. Quindi okay, ah, quindi deve essere, buona. Sì. Ah, sì, sì, sì. Ah, uhm, uhm, certo. Sì. <chuckles> Certo. Mh. Mh, ce perché mh. Sì. Eh. Mh. Allora. Oh, e poi sì. Eh, cer E poi non so se mi disturba più che poi non so se mi disturba più l'uvetta o i o i canditi o entrambi. Cioè io non ho mai capito, cosa mi disturba più di più forse l'uve ehm, possi o i canditi o l'uvetta, forse l' uvetta.
Mh-mh. Okay Ma a te ad esempio gli agrumi piacciono? Non lo so, le arance, le uhm, le mangi?
e quindi, basta ce bas dipende appunto, come hai detto tu, se fatto qualcosa di bene